Okey, entiendo. Oye, y por ejemplo, ¿sueles comer comidas azucaradas antes de dormir?, eh, quizá, tomar jugos o algo que sea que contenga mucha azúcar antes de dormir, digamos, unas 2 o 3 horas antes antes de irte a la cama.
Mm, no, no, no, no. O sea, tal vez sí tomo jugo, pero en la tarde, pero en la noche como que por el tema de los dientes no me gusta como que estar tomando cosas en la noche. Yo no tomo refresco aparte. Entonces, no también dulces así, ah, no creo. No, la verdad es que no.
Okey. Oye, y por ejemplo, antes de dormir, ¿qué es lo que haces? ¿Tienes una rutina de de hacer, no sé, quizá, lees algo, t eh, pasas un tiempo en la computadora? ¿Qué es lo que haces inmediatamente antes de dormir? ¿Usas tu celular?
Yo uso el celular. Creo que es una mala costumbre que tengo de que yo antes de dormir tomo el celular y empiezo a scrollear, y empiezo a ver cosas, ¿no? O sea, es creo que eso, una mala costumbre que tengo.
Sí, la verdad es que hay mucha gente que suele usar su teléfono celular antes de dormir, y no precisamente creo que sea una mala costumbre. Sin embargo, es algo que hemos a lo que estamos habituados, ¿no? Mira, eh, primero que nada, yo pensaría que no no te debes de sentir culpable por tomar siestas. Eh, está comprobado que tomar una siesta aumenta la productividad de las personas. Sin embargo, hay de siestas a siestas. Esto quiere decir que no deberías de tomar una siesta que fuera más allá de 25 minutos. Sé que suena difícil para algunas personas, pero es recomendable hacer esto. Puedes tomar una siesta siempre y cuando, eh, no no pase este tiempo, porque, eh, existe algo que se llama el ciclo circadiano. No sé si has escuchado hablar de esto.
Mm, no, creo que no.